Ừ. Nói chung là lúc nào mình cũng thấy mình cũng, kiểu, phẩn phơ phất phơ á. Mình thấy mình cũng có trông cũng không có có quá là khổ mà, tại vì cái công việc này á, ừ, thì mình cũng không phủ nhận là nó có nhiều cái nó áp lực, nó cũng mệt thật. Nhưng mà tại vì mình rất là yêu công việc của mình á, thế nên là mình sẵn sàng mình, kiểu, đánh đổi cái điều đấy. Thế nên là mình thấy là trông bề ngoài thì mình cũng, gọi là, nhiều lúc thì cũng, gọi là, hơi nhiều việc quá thì trông nó cũng hơi mệt thôi, chứ mình cũng chưa bao giờ là, gọi là, nói là mình ghét công việc của mình hay là như nào á.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, mình h Ừm. Ừ, đúng rồi. Có khi là người ta không có hiểu được á. Với lại thêm một cái nữa là đôi khi á, à, những người nào mà hỏi bạn những cái điều mà bạn không thích thì bạn có thể gợi ý cho người ta là hiện tại á thì bạn vẫn đang tìm hiểu, tìm cái người nào đấy nhưng mà chưa phù hợp. Khi nào tìm được người phù hợp và khi nào có cái gì chắc chắn hoặc là "Khi nào có tin vui thì con sẽ báo cho mọi người nghe." Còn nếu như, ơ, còn không á thì thôi, "Cứ để cho con có thời gian để con tìm hiểu." Thì khi bạn nói như vậy á thì khéo léo cho mọi người thấy là khi nào bạn có tin vui, bạn sẽ chủ động nói cho mọi người nghe. Thì bạn có nghĩ là cái điều này đâu đó sẽ giúp cho mọi người hiểu bạn hơn hông?